Tama po. Eh, pwede naman po kung ano, pwedeng ibang options kung ayaw niyo talagang magluto, pwede kayong kung alam nyo yung carinderia or kainan na sa tingin niyo yung mga pagkain, eh, halos wala ng lasa or ano kayo na lang, initin niyo na lang tapos dagdagan niyo na lang po ng ano kahit anong ma maalat na condiments.
Mm. Mm. <chuckles> Oo pwede. <chuckles> Oo tama. <chuckles> At least di ba? Nagawan siya ng paraan.
Eh, di opo, ah. Opo, at least ano po di masyadong kumain ng oras. Kasi kung tayo talaga magluluto, magsisimula at maghihi
Oo, mamamalengke ka pa.
Hihiwain mo pa yung mga sibuyas, kamatis, bawang, opo yung mga ganun. Kaya talagang mas okey na din po minsan yung ano eh bumili po kayo sa <chuckles> opo.
Mhm. Mhm, prepare ka pa. Mm, tama. Bibili ka, <chuckles> oo, tama.
Oo, pangit pangit man pong tignan. Eh, siyempre yung oras po minsan talagang nagtitipid po talaga tayo sa oras dahil may mga iba pa po tayong dapat gawin, di ba?
Oo. Dapat gawin. Eh yung iba kagaya mo ano ka eh no? Uhm ah, pang-gabi ka, no? So parang ikaw imbes na pag-uwi mo magluluto ka para makakain ka, pag-u ah, bago ka muna maka matulog ulit di ba. So mas gugustuhin mo nalang talagang bumili kasi siyempre save time, di ba?
Opo. Opo. Opo totoo po yan. Kasi siyempre alam mo yung pag-out po sa trabaho, opo. Tapos ang sakit na ng mata mo, gusto yung gusto mo ng pumikit pero yung gutom mo di mo kayang labanan kaya talagang maghahanap mi kadalasan po talaga, ayun, opo, bumibili na lang po ako sa labas pag may nakikita po akong
Mm. Pagod ka eh. Oo. Mm.

Mga kainan, malapit sa bahay ayun.
Tama.
Minsan 'pag alam ko po na hindi masyadong masarap or wala masyadong lasa 'yong pagkain, ayan, gagawan ko na lang po ng paraan. Dadag dadagdagan ko na lang po ng konting pampalasa, katulad ng kalamansi tapos kung ano may patis or toyo, ayan gano'n.
Hmm. Mm. Maganda yun, ah, ang ang galing mo dun, ah, <laughs> hindi ko, hindi ko naisip yun, yung ganong ano yung ganong gagawin na lang na parang na parang kung ayaw mong ano, kung merong tindahan sa inyo na maalat magluto, wag ka dun bumili. Bumili ka na lang dun sa tindahan na, na ano, na wala naman siyang halos kalasa-lasa magluto, tas dagdagan mo nalang yung di ba? Parang timplahan mo na lang pag uwi mo.
<laughs> Opo. Op Ang hirap po kasi pag ka yong sa, kunyari yung kainan or karenderya na, an alam yung maalat talaga. Ang hirap din naman pong kumain ng madaming kanin, eh, siyempre mat matutulog na po ako nun kaya talagang, ayun. Opo.
Mm. Oo. Oo. Masama naman masama naman kumain ng masyadong madami, kasi matutulog ka na nga.
Oo, mahirap na po baka <laughs> ikaw na pong ayon nga po, eh. Kaya, at least dun na lang at least dun na lang po ako bumibili, eh, siyempre mas mura pa, mas mura po pati.
Baka bangungutin ka na naman, oo baka bangungutin ka naman. Mm. Ah, oo, tsaka ang galing mo dun, ah, ang diskarte nung ano mo, ah, <laughs> nung
Eh, ako po talaga gagawin ko po lahat makatipid lang ako sa oras. <laughs>
<laughs> Pero tama 'yon, walang masama dun. Walang masama sa ano, pagtitipid ano nga, eh, brainy nga yung ano, eh, yung galawan mong ganon, eh. Mabuti nga yun, eh, di ba may natutunan pa ako sa'yo, <laughs> na pwedeng gawin. Pero ano hmm?
Opo. <laughs> <gasps> Hindi, na, eh na ano po, naisip ko lang po kasi siyempre ah, gusto ko lang po ma-maximize yung oras ko, kaya talagang ano, yun, ganon na lang po yung ginawa kong paraan, imbes na magluto pa po.
Oo.